Ekran süresini azaltmak için ne yapıyorsun?
Eee, bu sıralar ekran süremin, eee, çok fazla arttığını fark ettim ve, eee, günümün çoğunu ekrana bakarak geçirdiğimi fark ettim. Uyanır uyanmaz sabahları uyanır uyanmaz elim telefona gidiyordu ve gece yatmadan önce yatakta son baktığım şey telefon ekranı oluyordu. Kendimi kendimi sürekli meşgul sanıyordum ama aslında sadece dikkatimi dağıtıyordum. O yüzden
I hı. Hı hı. Evet. Bunu ne kadar süredir, eee, uuu, bu şekilde götürüyordun? Yani, en eee, nasıl fark ettin bu, eee, şeyi
Iıı Şu şekilde fark ettim. Eee, telefonum sürekli olarak bana uyarı vermeye başladı ve gün eee, haftalık olarak ekran süremin arttığını bana, iii, hissettirmeye başladı. Ben de bir gün, eee, bunu incelemek istediğimde son olarak son 2 ayda, eee, son zamanlarda telefonda geçirdiğim ekran süresinin farkına vardım ve genel olarak kendime baktığımda ve ekran süreme baktığımda, eee, bu ekran süresinde, eee, yaşadığım vakit sırasında kendimi geliştirebileceğim birçok nokta varken kendimi, eee, telefona kitlemişim ve telefonda, eee, birçok, eee, şeyde kendimi, eee, düşürmüşüm gibi hissettim.
durumu? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bu bu noktada ekrana çok bakarken aslında çoğu şeyin gereksiz bir süreç süre aldığını mı düşündün? Eee
Kesinlikle, kesinlikle. Yani, artık, eee, yaşımın da gerektirdiği şeyden dolayı kendime, eee, boş ekran süresine değil de, eee, daha böyle yaratıcı, daha kendimi geliştirebileceğim noktalara odaklanmam gerektiğini fark ettim artık.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ye genelde ne ne ne gibi uy uygulamalar? Hani, sosyal medya uygulamaları ııı, ında mı vakit geçirdiğini fark ettin? Seni böyle boş düşündüren şey ne oldu?
Sos Sosyal medya uygulamalarında çok fazla vakit geçirdiğimi fark ettim. Tiktok, YouTube, Instagram gibi uygulamalarda çok fazla vaktimi harcıyordum ve, eee, genel olarak kendimi geliştirebileceğim bir noktada vaktimi harcamıyordum. Sadece, eee, m dolaşıyordum ve, eee, genel olarak kendime şey katamıyordum. Eee, ve şu andaki, eee, genel olarak yaşımın ve, eee, durumumun verdiği, eee, zamandan kaynaklı kendimi bunlara, eee, adamak yerine başka bir şekilde başka bir noktalara adamayı tercih etmeyi düşünüyorum. Eee, ve kendimi geliştirmeyi düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıh. Peki Hı hı. Bununla ilgili nasıl bir planlaman var?
Eee, şu şekilde, ya, ilk başta, eee, gerçekten zorlu bir süreç oldu. Ben bunu 1 aydır yapmaya çalışıyorum ve genel olarak telefondan uzaklaşmaya çalışıyorum. Son eee, ilk za başlarda çok zorlu olmuştu çünkü, eee, ba hayatımda büyük bir alışkanlık olduğu için uyanır uyanmaz telefona bakmak, gece, eee, bir şey olmuş mu Ba hayatımda gerektirdiği bazı sorumluluklar da, yani, aslında olmaması gereken sorumluluklar ama kendime ed edindirttirdiğim, eee, bazı insanların sorumluluğundan kaynaklı, eee, gece geceleri bir şey yaşanmış mı, eee, bir şey olmuş mu diye sabah uyanır uyanmaz telefona bakmak zorunda kalıyordum. Eee, bu bunu atlatmak çok zor oldu, eee, ilk
Hı hı. Hı hı. Değil mi? Hıh. He he. Hı hı. Anladım. Bu sende yaşattığı kaygı seni sürekli telefona itiyordu, doğru mu? Ye eee, aaa, peki, nasıl bunu bru noktada zorlandın ve bunu nasıl aşmaya çalışıyorsun?
Evet, evet. Tam olarak öyle oluyordu. Eee, şu şekilde, sabahları uyandığımda, eee, tı ü elim sürekli telefona gidiyordu ama beynimin bir kenarı da, eee, bunu yapmamam gerektiğini söylüyordu ve, eee, genel olarak, eee, bunu yaptığımda kendimi, eee, aşağıya çekebileceğimi, genel olarak gelişmek noktasında yukarıya çekmek yerine, eee, tam tersine kendimi yozlaştırdığımı düşünmeye başladım ve sürekli olarak kendime bu komutu verdiğimde, eee, elimin telefona daha az gittiğini gördüm.
I hı. Hı hı. Ha ha. Hıı, bu, hani, ma ma bu şekilde kendini motive ettin. Eee, peki, işte, telefonu, eee, bir yerde bırakmak, ya yanında tutmamak, ııı, b bı başka şekilde tekniklerin, taktiklerin oldu mu?
Evet. Şu şekilde, ben hayatta her zaman kendime hedef koyarak, eee, bu hedefleri gerçekleştirerek hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum ve genel olarak hayatımda hep kısa, orta ve uzun vadeli olarak, eee, hedefler koyarım. Bu hedefler, işte, haftalık olabilir, aylık olabilir, günlük olabilir. Eee, bu konuda da, bu konuda da kendimi, eee, daha iyi yönlendirebilmek için küçük hedefler koydum ve tamamen bırakacağım demek yerine önce sabahları telefonu 30 dakika geç almayı denedim. İlk birkaç gün fark ettim ki o 30 dakikada kahvemi daha sakin içiyorum. Zihnim daha berrak oluyor, eee, ve daha az odaklanmaya başlıyorum, eee, v ve bunun, eee, etkisini gerçekten sabahları, iii, ilk 30 dakika genel olarak, eee, telefonsuz, bildirimsiz, iii, eee, zihnimi ve kafamı başka şeylere yormadan, eee, başka ş iii, kendi, eee, kendime odaklandığımı gördükten sonra ve uyandıktan sonra kendime, eee, kendime getirmeye çalıştıktan sonra daha iyi olduğunu fark ettim.
Hı hı. Hı hı. Ha ha. Evet. Ha ha. Hı hı. Hıı. Yani. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Yani, "küçük, küçük adımlarla, yani, radikal, böyle, kararlarla bir anda kesmek yerine küçük, küçük adımlarla bunu, ı o o düzenlemeye başladım" diyorsun. Peki, gün içerisinde bu anlamda nasıl değişiklikler, eee, yaptın, ııı, ya da yapıyorsun?
Evet. Şu şekilde ben şu anda yüksek lisans eğitimimi devam ettiriyorum ve bu yüksek lisans eğitimim sürecinde, eee, ders çalışmam gereken birçok nokta var. Genel olarak okumam gereken birçok makale var. Eee, günüm çok yoğun geçiyor ve, eee, bu yoğunluğun bir kısmını, eee, telefona verdiğimde genel olarak, eee, kendimi odaklayamıyorum ve, eee, bazı bildirimler gerçekten dikkatimi dağıtabiliyor. Hayatımda olan insanlardan kaynaklı bazı bildirimler dikkatimi dağıtabiliyor. Bunun için de genel olarak bunun önüne geçbe geçebilmek için de, eee, telefonuma bir otomasyon kurdum, eee, ve telefonum, eee, e o odadan çıktığımda, yani, evimden çıktığımdan yurt, eee, okula gidene kadar, okula gittikten sonra, okulun konumunu algıladığında, eee, okulumun ihtiyacı olduğu bütün bildirimler dışındaki bütün bildirimleri kapatıyor ve
Hı hı. Değil mi? Oldukça yoğun geçiyordur, muhtemelen, yüksek lisans. Hı hı. Ha ha. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıh. Hıı. Ha ha. O! İlginçmiş.
Evet, evet ve, eee, genel olarak başka bir şeye dikkatimi dağıtmamamı engelliyor. Sosyal medyadan gelen bildirimleri kapatıyor. Genel olarak, eee, bazı insanlardan ve benim dikkatimi dağıtabilecek, eee, insanlardan gelen bildirimleri kapatıyor ve bunun önüne geçmeye çalışıyorum.
Hı hı. Ha ha. Bildirimleri seçici bir şekilde, eee, ya ayarlıyorsun ve ona göre, eee, o okul okulun, şeyinden, kopmamaya çalışıyorsun ortamından. Doğru mudur?
Tam olarak evet, ya, da tam olarak öyle yapmaya çalışıyorum genel olarak dikkatimi sadece okuluma ve, eee, yazdığım teze odaklamaya çalışıyorum.
Bu sende nasıl bir değişiklik yarattı, emm m öncesine göre?
Imm, şu şekilde genel olarak
Verimliliğini arttırdı mı? Derslerdeki veya okuldaki verimliliğini. Nasıl bir artış, ııı, gözlemledin?
Şu şekilde, ben genel olarak verimliliğimi arttırdığını kesinlikle düşünüyorum ama ben bunu verimliliğimi arttırmak için yapmamıştım en başında. Çünkü, eee, genel olarak telefonuma baktığımda ve bu ekran süresini gördüğümde kendime yakıştıramadığım için yapmaya başlamıştım ve, eee, genel olarak, eee, verim yani, genel olarak başarılı bir öğrenci olduğumu düşünüyorum zaten okul hayatımda. Fakat, eee, bazı dikkat dağınıkları kesinlikle etkiliyormuş ve bu dikkat dağınıklarının önüne geçtiğimde ne kadar, eee, daha çok verimle çalıştığımın ve, eee, genel olarak kafamı başka bir yere dağıtmadan sadece tezime odaklandığımda, eee, bu tezim için ne kadar yaratıcı fikirler düşünebildiğimi gördüm. Emm, şu şekilde bir örnek verebilirim. Mesela, ben, eee, i iki, 3 aydır tezim için uğraşıyorum ve, eee, bunun üzerine bazı, eee, geliştirmeler yapmam gerekiyordu ve bu geliştirmeler için, eee, bir şeyler düşünemiyordum. Yaratıcılığım, eee, devreye geçmiyordu nedense ve, eee, genel olarak, eee, üzerinde çalışamıyordum. Yüksek lisans tezimde, eee, şey yapmam gerekiyor, başka bir, olmayan bir şeyi hayata geçirmem gerekiyor ve bunun için yaratıcı olmak gerekiyor ve bu yaratıcılığımın, eee, bu ekran süresini azalttıktan sonra biraz daha canlandığını gördüm ve, eee, tezimde bugüne kadar odaklanmadığım konulara odaklanmaya başladım.
Ha ha. Hımm. Hımm. Anlıyorum. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Gördün. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet. O. Çok güzel. Kişisel özelliklerini fark etmeni veya ortaya çıkarmanı sağladığını söylüyorsun, bir anlamda, doğru mudur? M d peki, arkadaş ilişkilerinde bunun bir etkisini gördün mü, a y ya da sosyal ilişkilerinde, sosyal medya olmadan, eee, m daha farklılaştığını, birebir, emm, ya yaşadın mı?
Evet, evet, evet kesinlikle. Şu şekilde insanların, ben, hep aynı olduğunu düşünüyorum, yani, kendi arkadaş çevremden, eee, yola çıkarak, eee, söylüyorum. Arkadaş çevremdeki insanlar, eee, b biraz da yaş farkından dolayı, sanırım, eee, benim dikkatimi dağıtmaya yönelik birkaç şey yapmaya çalışıyordu. İşte, bu kız arkadaşlarım, eee, oluyor genelde ve, eee, beni genelde alıkoymaya çalışıyorlardı. Çünkü, eee, okuduğum okul, eee, ve yaşadığım, eee, şehirden kaynaklı biraz daha zor bir okul hayatı geçiriyorum. Iıı, emm, şey üzerine, mühendislik üzerine yüksek lisans yapıyorum ve genel olarak çok çalışmam gerekiyor. Bu çalışmanın ardından, eee, insanlar benimle görüşmek istiyor ve sürekli olarak sosyal medyadan ve bazı iletişim araçlarından yazmaya çalışıyorlar. Ben de bunların önüne geçerek, eee, onlarla görüşmemeye, biraz daha, eee, iletişimimi sınırlamaya çalışıyorum. Eee, eğer bunu yapmazsam, eğer, eee, genel olarak insanlar, eee, beni kandırabiliyor çünkü bazen insanlar beni tanıyabiliyor ve, eee, bunun üzerinden, genel olarak beni dersimden ve tezimden alıkoyabiliyorlar. Ben de bunun önüne geçebilmek için, aslında, ekran süremi azaltmaya karar vermiştim en başında çünkü o insanlardan ne gelirse gelsin her türlü dikkatimi dağıtabiliyor bu, eee, bildirimler.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Ha ha. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. He he. He. Anladım. Şu anda, eee, yüksek lisans, ııı, ve tez oluşturma süreci içerisinde daha yalnız kalman gerektiğini, eee, ayn anlıyorum, doğru mu? Eee, ve bunun için de
Evet, evet. Bir de kendimi geliştirmek üzerine biraz daha yoğunlaşmak istiyorum.
Hı hı. Evet, bu süreci, eee, n iii, maksimum düzeyde, emm, mı mı mı kendini geliştirmeye, yö a ad ola ııı, geliştirmeye adamak istiyorsun.
Evet evet.
Peki, bunun dışında yaptığın bir şeyler var mı? Hani, emm, b bu ııı, sosyal medyadan uzaklaşmayla, e ekran süresini azaltmanın ötesinde.
Şu şekilde kendimi geliştirmekten bahsettim, eee, ve, yani, bunun için biraz daha uğraşmaya çalışıyorum. Eee, genel olarak kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum çünkü, eee, mühendislik denilen kavram sadece, eee, okulu bitirdikten sonra okulda öğrenilen şeyleri, eee, pratiğe geçirmek olmuyor. Şu anda teknoloji her gün gelişiyor ve, eee, her gün farklı bir şey çıkıyor. Emm, şu anda da bazı yapay zekâ otomasyonlarına çalışmaya başladım ve, eee, bu yapay zekâ otomasyonlarının eğitimlerine girmeye başladım. Bu, eee, eğitimlere girdiğim anda akşamları girmeye çalışıyorum bu eğitime ve, eee, genel olarak telefonumu, eee, b bu eğitime girdiğim odadan ayrı bir odada tutmaya çalışıyorum. Eee, çünkü genel olarak yine herhangi bir bildirim geldiğinde ya da birisi aradığında bu eğitim üzerindeki dikkatimi dağıtabiliyor ve bunun önüne geçmek için, eee, genel olarak telefonumu başka bir odada bırakıyorum. Akşamları biraz daha, eee, az teknolojiyle vakit geçirmeye çalışıyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Evet. A hı. Evet. Anladım. Anladım. Peki, şeyi sormak istiyorum. Imm, şimdi bu n eee, "Ekran süresini azaltarak, ııı, ımm, derslerime daha çok odaklanmak istiyorum." dedin. Dolayısıyla, aile ve iş e arkadaşlarınla biraz daha az görüşme, eee, durumu söz konusu oluyor. Bu bunu, ııı, ailenle ve arkadaşlarınla nasıl uyumlu hâle getirdin? Tepkiler nasıl oldu ve bunu aştın mı, a a ar çevrenle?
Şu şekilde, biraz daha az görüşmeye başladım. Evet, ailemle aynı şehirde olmadığım için onlarla zaten, eee, çok az görüşmeye başlamıştım ve, eee, genel olarak telefondan iletişim kurmaya başlamıştık. İşte gene o 2 yıldır telefondan iletişim kuruyoruz sadece. Eee, son 2 haftadır gerçekten, eee, onlar da söylüyorlar, "Bizi daha az aramaya başladın, daha az iletişime geçmeye başladık." Ama, eee, bunun sebebini bildikleri için, genel olarak, eee, amacımı ve hedefimi bildikleri için ve bana güvendikleri için, eee, buna saygı duyuyorlar ve bunu anlayışla karşılıyorlar.
Ha ha. Hı hı. Evet. Ha ha. Evet. Bir de geçici bir süreç için olduğunu bildiğin biliyorlar herhâlde.
Evet, evet, evet.
Eee, na daha, bu, eee, yani, o tepkiler aslında ilk başta olumsuz gibi olsa da sen anlattığında bunun olumluya döndüğünü söylüyorsun, doğru mudur?
Evet, hedeflerimi bildikleri için ve bana güvendikleri için biraz daha beni, eee, yalnız başıma bırakmaya çalışıyorlar.
Evet, evet. Emm, peki, bundan geri düştüğün durum o oluyor mu? Ha, yani, vava bir bakmışsın sonrasında tekrardan, eee, elinde bir, eee, ekran süresini uzamaya başlamış. Bu duruma düştün mü?
Ya, şu şekilde, yani, sonuçta bu süreç mükemmel ilerlemiyor ama, eee, dediğim gibi, küçük adımlar, küçük hedefler ve bunları uygulamaya koymak, eee, genelde işe yarıyor ve küçük şekilde devam ettiğimizde büyük ş büyük sonuçlara yol alabiliyor. En önemlisi bu süreç içerisinde kendime baskı yapmadan yavaş ilerlemeye çalışıyorum ve, eee, bun Kendime baskı yapmadığım zaman yavaş yavaş, küçük küçük ilerlediğimde bu işin aslında ne kadar büyük sonuçlara yol aldığını ve ne kadar, eee, verimli olduğunu fark etmeye başladım.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Eee, hedeflerin Ya, anladığım kadarıyla, hedeflerin için ekran süresini azaltmanın önemli olduğunu, eee, ve buna küçük küçük adımlarla başlamanın uygun olduğunu, ııı, belirttin. Eee, aynı şekilde, eee, "Sosyal medyadan uzaklaşarak biraz yalnız kalıp, eee, ımm, eğitimime odaklanmam gerek."tiğini belirttin. Eee, doğru mudur?
Evet. Doğrudur, doğrudur. Çok teşekkür ederim
Evet, çok teşekkür ederim.